हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और फिर वही है कि अ, एक अच्छी नींद का मानसिक स्वास्थ्य से भी काफ़ी ज़्यादा लेना देना होता है। अभी अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। और थोड़ा-सा वो एक ऐसा मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे नेगेटिव चीज़े भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर वही है कि जब आप फिर आप वो उन चीज़ों को कंज़्यूम करते हैं, फिर आप ढंग से नींद नहीं लेते हैं, पूरा रूटीन भी आपका ख़राब हो जाता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर उसके बाद ना आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मुझे लगता है। फिर वो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, चाहे आप सोचना चाहें या नहीं सोचना चाहें ऑटोमैटिकली। तो फिर वो मुझे लगता है कि फिर उससे पूरी आप काफ़ी ज़्यादा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, लोग सो नहीं पाते हैं। फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आजकल बढ़ ही रही हैं इस वज़ह से।
बिल्कुल, बिल्कुल।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 बिल्कुल, बिल्कुल।
तो फिर वही है कि फिर आपके लिए तो होती है प्रॉब्लम बट जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उन उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर थोड़ा सा माहौल भी ख़राब होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। अ, और मुझे भी ये लगता है कि दैनिक जीवन में नहीं तो भी काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी टेंशन होते हैं। चाहे आप स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे हों या आप नौकरी कर रहे हों या आप रिटायर्ड हों, कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो स्ट्रेस लेवल रहता ही है। तो मुझे ये भी लगता है कि कई अ, कई लोग ऐसा करते हैं कि सोने से पहले वो कुछ देर ध्यान लगाते हैं या कुछ देर वो अ, माला जपते हैं या कुछ देर वो मंत्र जाप करते हैं। उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक म आपके अ, मानसि आपकी जो मानसिक तनाव है वो हट जाता है और एक ठहराव आ जाती है। तो वो ठहराव की वज़ह से आप बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं और उसके चलते आपको बहुत अच्छी नींद आती है। रात को बार-बार नींद नहीं टूटती, ना ही सोने में कोई दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना या फिर अ, माला जाप करना ये सब काफ काफ़ी अ, आसान तरीक़े हैं, जिससे आप अपनी नींद की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं।
हाँ जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मंत्र या जी, जी। हट जाते हैं।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 जी बिल्कुल। जी, जी।

जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों जैसे प्रॉब्लम्स होती भी हैं तो फिर वो लोग अ, मेडिटेशन या योगा, ये सब करते हैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। और मुझे लगता है कि मेडिटेशन या फिर योगा का काफ़ी न मतलब काफ़ी मददगार साबित होती हैं इन चीज़ में। तो जैसे सुबह उठ के भी अगर हम थोड़ा-सा अ, सुबह उठने के बाद थोड़ा-सा वो कहते हैं अनुलोम-विलोम करें या कोई भी थोड़ा-सा भी योगा करें। स्पेशली मुझे लगता है कि कई बार आपको ना थोड़ा जब आप सुबह-सुबह उठते हैं तो एक क्योंकि सुबह उतना अ, हल-चल नहीं होती, शोरगुल नहीं होता, ट्रैफ़िक कम होता है तो थोड़ा सुबह की हवा थोड़ी ताज़ी-सी होती है। तो अगर आप थोड़ा बाहर निकले खुली हवा में, थोड़ा साँस लें, थोड़ा वॉक करके आएँ, तो मुझे लगता है कि आपका शरीर बहुत अच्छे से खुल जाता है काफ़ी ज़्यादा और आपका मन भी एकदम तरोताज़ा हो जाता है।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
जी, जी। जी। हाँ, सिर्फ़ जी, जी, जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी।